آآ طب احكِ لي كده على أجمل تجربة تجربة مشاهدة يعني، آمم فيلم أو مسلسل أو يعني مسرحية، أث يعني أثّرت فيك وبتفتكرها في حياتك؟
إمم. طيب أنا هابعد بعيد شوية بقى؛ لأن إيه يعني كان لو أجمل تجربة مشاهدة أثّرت فيَّ أوي، كانت في ماتش كورة كده، كان في نهائي كاس الأمم الأفريقية بتاع 2006 ده، كان الماتش بقى بين مصر وكوت ديفوار، تمام؟ والملعب بقى استاد القاهرة كان مليان على آخره، وأنا ما كان ما كنتش رُحت الاستاد كده بقى لي كتير، يعني كان بقى لي فترة كده ما رُحتش الاستاد، بس أول بقى ما دخلت الاستاد وشُفت المنظر بقى، والأعلام بقى بتاعة مصر و والجماهير كده حاجة
إمم. إمم. آه. إمم. إمم. أيوة. الانتماء حضَر. <laughs>
آه <chuckles> حاجة كانت رهيبة بصراحة، و
آه، عادةً بتحب أصلًا تشوف الماتش في ال في الاستاد أصلًا، والّا ممكن تبقى تشوفه مع أصحابك كده والَّا؟
كنت أنا وصغيَّر كده باروح ل مع بابا يعني الاستاد وكده، بس لأ ما ب ما باحبوش أوي؛ لأن أنا باحب أسمع ال التعليق بتاع الماتش المذيع وكده، وده ما بيبقاش موجود في الاستاد، أنا
إمم. إيه ده في الاستاد ما بتسمعوش؟
لأ، ما بيبقاش في حاجة بيبقى القعدة كده إيه، بنشوف إحنا اللعيبة، وكل واحد عارف بقى الكورة مع مين وبتاع كده
آه ب إمم. بتشوفوهم صغنّنين أوي كده في البداية صح؟ <chuckles>
يعني حسب آه، <laughs> حسب ص
<chuckles> والّا بيبقى في شاشات بيبقى بف بيبقى في شاشات في ال في الاستاد للناس البعيدة، اللي هو ي اللي هي الدرجة التالتة أو كده؟
وبيبقى هو زمان آه هو زمان ما كانش في شاشات، يعني ما كانش كانت الشاشة ما بتت أو كانت الشاشة اللي هي دي بيتعرض عليها النتيجة بس، فهمت؟ بس بعد كده بقى، بقى بيتعرض عليها الماتش نفسه. المهم بقى ال الم إن اليوم بقى الماتش ده كان روعة، يعني كان إيه مصر وكوت ديفوار، والماتش بقى خلص بتعادل تمام، ودخلنا في ضربات الجزاء
إمم. آه. آه، آه. آه. إمم. إمم. أها إيه اللي إيه اللي شدك أصلًا إنك تروح، يعني إيه اللي خلاك تروح بالذات ال الماتش ده؟
إن هو كان عندنا هنا في مصر بقى ونهائي أمم أفريقيا، وكل ما تقابل حد أنا ر أنا رايح الاستاد أنا رايح الاستاد أنا أنا رايح الاستاد، آه فجمّعنا صحابنا بقى وإيه، أصحابي بقى بتوع ال كان ساعتها بتوع الكلية بقى وكده، و ويالّا بينا على الاستاد ن قطعنا التذاكر ويالّا خشينا، بس بقى ال ال التجربة بقى والمتعة اللي فيها كانت في إيه؟ إن إحنا اتعادلنا وضربات الجزاء بقى دي كانت الشدّة بقى، آآ، هنا وضربة هنا وضربة هنا ومش عارف ضربة جزاء تضيع، فكانت أنا فاكر حتى فُزنا 4، 2 ساعتها، كان بقى عصام الحضري بقى قعد يرقص ويطلع فوق الجون وكانت ليلة، فدي كانت أجمل حاجة بصراحة ال آآ.
شجَّعوك يعني؟ كنت مع مين؟ آمم، امم. امم. امم. امم. آه. <laughs> آه. امم. آه. <laughs> أيوه. آآ، كان حلو إن أنت مع صحابك كده وإحساسك حوالي يعني إن هو أنتم بتشجعوا مع بعض و وعملتوا التجربة مع بعض كانت حلوة عشان همّ موجودين؟
آه، طبعًا، آه أصل ما الواحد هيروح الاستاد لوحده يعمل إيه؟ فاهم؟ بس آه <laughs> بس هي ال المتعة نفسها إن يبقى الزمايل موجودين كده مع بعض و وإحنا كلنا بقى وأول ما ييجي الجون بقى هو ما جاش طبعًا في الماتش، جه في ضربة الجزاء بس فرح بقى، تمام؟ وشدَّة الأعصاب ويقول لَك معلش، وزميلك يقول لَك: "ما هنكسب، هنكسب" وكلنا
آه. مثلًا يعني، <giggles> آه. امم. هي أصلًا حلاوتها إنها تيجي بضربة الجزاء، مش كده؟
والله آآ، ساعتها إحنا كنا عايزين تيجي في أي وقت عشان نفوز، عشان م عشان مش هينفع كل ده يروَّح زعلان يعني.
<laughs> آه. أيوه آه.
والناس بقى واللي يعيط من الفرح واللي يُغمى عليه واللي مش عارف إيه، لا، لا، لا، كانت تجربة جميلة بصراحة يعني ما لهاش حل.
امم. آه. كنت متوقع إنها تأثر فيك كده أو ت تفتكرها أو تعيش التجربة بالشكل ده والّا هي جات مفاجأة كده بعد كده؟
آآ، لو في حالة الفوز كنت متوقعها، آه، لأن حضرنا قبل كده الأهلي بقى والزمالك في نهائيات برضه كاس ومش عارف إيه وكده، فعارف الفرحة بتبقى عاملة إزاي. بس هي كانت مع مصر ساعتها و2006 دي بالذات وكان بقى حسن شحاتة مدرب مصر وكده لأ كانت فرحة كبيرة، بصراحة يعني ما كنتش متوقعها بالشكل ده.
إمم. امم. امم، طب احكِ لي كده عن لقطة أو حاجة كده حصلت أو موقف حصل جوّه ال الماتش أو في الاستاد ما مش قادر تنساه يعني حاجة محفورة كده.
هاقول لِك ال هي الضربة ال ض أنا فاكر ضربة الجزاء الأخيرة دي، كانت بتاعة محمد أبو تريكة، قام وهو وداخل بقى يشوط الكورة آآ، خلاص وبعد كده راح احتفل بقى الاحتفال الرهيب ده وجريوا عليه و ده كانت هي بقى إيه قمة الاحتفال بقى ساعتها، ده ده اللي مش غايب عن الدماغ.
امم. آه. امم امم. آه. آه طب وأ امم و وبعد أما خلَّصت بعد أما خلَّصت فُرْجة على الماتش و وعِشت التجربة بحلوها كده و الstress اللي فيها وكل ده، حبيت إنها ممكن تكون، آآ تشجعك إنك تجربها ت تكررها والّا هي عشان بس أنتَ اخترتها علشان كان برضو الظروف اللي حواليك، آآ هو اللي سيَّرك إنك ت آه.
إن آه. اتفضلي. امم. عشان قصدك عشان مصر وكده وبتاع اخترتها ومش هاجربها تاني، لأ، آآ اتكررت هي اتكررت بعد كده، يعني اتكررت بعد كده في ماتشات للأهلي بقى وبتاع ومش عارف إيه، وأهلي وزمالك نهائي كاس ومش عارف حاجات زي كده، بس هي ما اتكررتش طبعًا إن إحنا نبقى إيه، في مصر بقى وال والبطولة على أرضنا وكده، دي اللي هي شدتني أكتر. وأنتِ عارفة الواحد برضو بياخده الشغل والحاجات دي، فمش هيحركني بقى الكلام ده غير لو في حاجة كبيرة وحدث كبير بقى وبتاع، لما لم
امم. امم. امم، امم. امم. آه، غيَّرت في حاجة في حياتك أو في في سلوكك، في طريقة تعبيرك أو أ أ خرَّجت منك حاجة أنتَ عمرك ما ما حسيت إنها ممكن تخرج منك أو ت تعبَّر بالشكل ده؟
آه أنا كنت لا يمكن، لا يمكن أبدًا الكورة دي تأثر فيَّ ولا إن أنا أهتم بيها كده، فاهم، بس الانتباه بقى مع مصر وكده خلّاني مشدود أوي، أنا الجون هييجي إمتى؟ هو هنفوز إمتى؟ طب هنعمل إيه تمام، لأ ال م م مع إن أنا كنت باقول إيه، دي لعيبة بتاخد فلوس ومش عارف إيه وكده أنا إيه اللي يخلّيني أتفرج عليهم، هاستفاد إيه أنا يعني. آه، <laughs> غيّرت كتير بصراحة، يعني لأ ف ليها فرحة تانية وليها والناس برضه ال لمّا يبقى الاستاد مليان وكده وتشوفي لأ، لأ، في ناس ده أنا دمّعت من الفرحة ساعتها.
آه. <laughs> آه، أيوه. إمم. إمم. <laughs> أيوه، أيوه فاهمه. اهم. آه. يا عيني <laughs> يا عيني، طب وأنت ح أ أ فكرت تكررها تاني؟
أها، آآ أكررها تاني، آه، ما أنا قُلت آآ ف كررتها تاني في الماتشات بقى المحلية، لأن أنا أهلاوي أصلًا.
آه حسيت بنفس الشعور بقى بإنه آه.
لأ بصراحة. لأ ما حسيتش إن هي
ليه ليه بقى؟ ليه بقى عشان عشان ممكن يكون عشان مثلًا ال آآ زي ما بتقول الانتماء هو برضه اللي كان حافز أو يحركك في الموضوع ده؟ آه.
آه. آه، آه لأن ماتشات المنتخب أعلام أهلي، على أعلام زمالك، على أعلام مصر، كل الدنيا آه كل الدنيا متجمّعة. لكن بقى الأ ماتشات الأهلي والزمالك ساعات يبقى فيها حاجات مش حلوة، تعصُّب، ده عايز ده يفوز على ده، لأ ما كان الجو ما ما بيعجبنيش، ما بيبقاش حلو ال زي ماتشات المنتخب أو زي اللي أنا شُفته في الاستاد يوميها يعني.
حاجات أهلية كده، آه. إمم. آه، طب خلينا بقى نروح لتجربة تانية، في حاجة جربتها ب يعني امم، <tsk> في حاجة ات جربتها بش بنفس المقدار وبالشعور ده وأثَّرت فيك برضه؟
أها. امم. هاقول لِك أنا إيه، هاقول لِك، آآ مرة نزلت شارع المُعز
حاجة مختلفة يعني كده؟ قل لي. آه.
كنت أول مرة بقى أشوف إيه، العروض اللي بيعملوها في بيت السنّاري، والبتاعة بتاعة التنورة وال والحاجات الشعبية دي.
امم. امم.
برضه كنت أنا ما أعرفش الكلام ده خالص، أول ما نزلت بقى وشفت الراجل وهو بيرقص بالبتاعة اللي بتلف دي، آمم، اللي هي بي ما ع مش عارف اسمها تنورة آه، التنورة دي.
امم. امم، امم. أيوه آه، امم.
أول ما بيلف بيها كده، اندهشت أوي إيه ده! الراجل ده ما بيدوخش، ما بيقعش. <laughs>
أيوه <giggles> وبعدين؟
أنتَ إزاي بتعمل كده؟! وبعد كده بقى متكهرب كمان في ألوان كده معاه وب مش عارف إيه وبينوّر. أنتَ بتنوّر إزاي يا عم؟ <chuckles>
امم. <laughs> آه <laughs> أ سِبت كل حاجة وشو وعايزة أعرف هو <laughs> بينوّر إزاي دلو السلك ده متوصل علي إيه؟ آه.
عايز أعرف سلك سلك ال سلك الكهربا دوّة <chuckles> السلك ده جاي له منين، فاهم؟ بس لأ، كانت برضه تجربة يع يعني جميلة بصراحة. وكان في بقى عروض بيعملوها كمان فيها سحر ومش عارف إيه، واللي يطلّع النار من بوقه، إيه يا جدعان ده! برضه دي من التجارب اللي كانت جميلة.
آه إيه؟ أ امم امم. ح حبيت ال آآ كنت لوحدك أصلًا فيها، والّا كنت اصحابك، أخواتك كنت
لا، لأ ما بانزلش لوحدي كنت د دي بقى كنت مع العيلة فيها، كان
آه حلوة إن هي مع بعضيكم برضو بت بتخلي روح المشاركة كده تبقى
أها بتبقى ح فعلًا آه، يعني أ آه لما بانزل كده مع العيلة بقى، والمدام كده، والأولاد وساعات بقى ماما، حماتي وبتاع وكده ننزل بتبقى الخروج حلو، تمام، و وإن إحنا نش آه، وإن إحنا نشوف حاجة جديدة يعني أنا الكلام ده ما كنتش شفته قبل كده برضو. يعني ما عداش عليَّ إن أنا شُفت عرض شعبي كده فيه موسيقى بقى
ف امم. آه. آه بيبقى ليه طعم تاني. امم. عملتوا إيه تاني؟ شُفتوا إيه تاني، غير العروض الشعبية والرقص وكده؟
والله هو ما ما المن
كان في مناسبة أصلًا والّا رحتوا في يوم عادي؟
والله كان أجازة كان نهاية أسبوع كده ورحنا تمام؟ صادف بقى إن إيه بيعملوا الحفلات دي هناك. بس هو عمومًا ال كنت شارع المُعز ده كنت أول مرة أروحه كمان. كان المنظر فيه هناك برضو جميل اللي هي تحسي البيوت القديمة والجوامع القديمة وال والحاجات دي كلها لأ، كانت
امم. امم. امم. تحس إن فيها بعبق التاريخ.
أيوه عق عبق التاريخ كده زي ما بيقولوا. وال
اهم. آه، بتحب أصلًا تشوف ال أو تروح الأماكن اللي هي ال ال اللي واخدة التراث ال الإسلامي أو التراث ال آمم <tsk> اللي هو ال اللي فيه شوية مماليك على شوية، آآ، كده والّا بتحس فيها بإيه؟ آه.
آه. آه، أي حاج أي ح بيبقى فيها حاجة قديمة كده وبعيدة عن التكنولوجيا بارتاح لها. يعني أنا أنا واحد من الناس أصلًا باقول لو الموبايل مش معايا يبقى احسن تمام، بس هو ال ظروف التكنولوجيا يعني، لكن طبعًا الأماكن دي كلها باحس فيها إن هو آه، الناس دي كانت مريّحة دماغها كانت قاعدة ولا شايلة هم حاجة. <laughs>
امم. امم. <chuckles> أيوه وبي بيعجبك إيه تاني في ال في الحاجات ال يعني في المباني في الشكل؟ آه.
ال الديكورات، الديكو الديكورات بتاعتهم اللي هم عملوها إزاي والرسم، والكتابة، والحاجات دي كلها، إزاي عملوها من غير تكنولوجيا، دي حاجات لو التكنولوجيا دلوقتي بتعملها بصعوبة. تمام، يعني أما تلاقي آيات قرآنية محفورة على ال البيوت وعلى الحاجات وعلى الكلام ده كله تمام، إزاي بيعملوا الكلام ده تمام، فاهمني؟ آآ، ده كل الحاجات دي بتشد الواحد طبعًا.
امم. امم. امم. امم. امم، طب خلّيني أسأل يعني أسألك سؤال أخير. آمم، لو ع ع هتنصح حد بإن هو ي يعمل تجربة فريدة من نوعها.
امم. امم.
آآ ي ي أو تجربة تأثر فيه أو ت تخلّيه يغير فكره عن حاجة معينة، أو أنت في حاجة كنت شايفها مثلًا بمنظور ولمّا جربتها كانت حسيت إن هي لأ، ليها طعم تاني غير اللي أنا كنت مُتخيله. آآ، تنصحه يعمل إيه؟
آه. هاقول لكِ. بعيد عن الماتشات بقي، إننا نبعد عنها خالص لأن هي مش أكيد مش هتبقى نصيحة لحد. آآ، نخش ه أدي له نصيحة إن هو يشوفوا فعلًا البلد وآثارها، والحاجات المعالم اللي فيها، والشوارع اللي دي دي هت فعلًا لو حد ما ه راحش المكان ده زي قبل كده، هيأثر فيه جامد وهيعرف ال تاريخ وهيعرف الآثار بتاعة البلد وهيعرف قيمة البلد إيه من الحاجات القديمة اللي كانت فيها. بصراحة لازم كل واحد يروح يشوف الم أماكن دي؛ عشان يحس بقيمة بلده ويفتخر بيها وما حدش يقول لأ، مصر قليلة، لأ، مصر عالية وكويسة، وفيها حاجات حلوة كتير جدًا.
آه، آه. ماشي أها، جميلة دي. امم. إمم. آه، أكيد. ما م بصراحة اتبسطت ب بالكلام معاك وب ب بإنك شاركتني التجربتين الر الحلوين أوي دول، و شكرًا.
و <chuckles> وأنا كمان. شكرًا ليكِ، شكرًا.